Toi, dans durant tes voyages ou même dans la vie de tous les jours, tu as déjà rencontré un animal sauvage comme ça un petit peu de façon inattendue?
Heu, oui, oui, oui et hem, écoute, heu, il y a pas si longtemps que ça, heu, on a fait un grand voyage avec mon mon conjoint et mon fils qui avait, heu, 2 ans à l'époque et heu, on est passé d'abord, hem, on a passé d'abord 40 jours au Japon, heu, en mode, heu, road trip pendant l'hiver, heu, voilà et ensuite ah ouais, c'était, heu, franchement, heu, ça a été un voyage absolument, heu, exceptionnel.
Ah! Ouais. Mmh mh. OK. Bah, c'est cool ça. Ah bah, j'imagine, en plus, 40 jours, vous avez eu le temps de voir plein de choses, j'imagine?
Oui. Ouais, ouais, même un peu plus de 40 jours, on a on a fait, hem, bah, au Japon, on a fait, heu, Tokyo, heu, Kyoto, Osaka, Nara, donc tu vois tous les classiques et après, heu, on a carrément fait, hem, on a on est parti sur Okinawa, heu, dans les montagnes, heu, de Takayama, Hiroshima, enfin, voilà, on a on a vraiment bien bougé donc c'était ah ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment c'était vraiment cool et puis, heu, après le Japon, on a été en Thaïlande
Mmh, oui, bah, oui. Vous avez profité. Oh, bah, c'est beau ça. OK.
où on voilà, oui, oui, c'était, heu on a eu tu sais, heu, mon mon mari avait changé de travail et heu et on a pu en fait partir pendant plus de, bah, en tout presque 3 mois quoi, heu, entre le Japon et la Thaïlande, donc ça a été, heu ouais, ça a été, heu, je je pense que c'est un peu, tu sais, ce qu'on appelle le voyage d'une vie, hein, clairement, hein, heu, oui, oui, oui.
Ah oui, c'est un beau voyage ça! Ah oui, à ce point-là, bah, c'est vrai que 3 mois, c'est pas donné à, heu, d'avoir l'opportunité de le faire.
Bah, c'est ça c'est ça et puis surtout quand tu arrives, heu enfin, je veux dire on a p on a pas 20 ans, tu vois, donc, hem, donc, c'est en général, quand tu es un peu plus jeune, tu tu peux peut-être prendre plus le temps, t'organiser d'une autre façon, mais bon quand tu es déjà dans la vie professionnelle, hem, bon, à part si tu vas vivre à l'autre bout du monde et que tu fais du tu sais, du travail, heu, du télétravail et cetera, mais sinon heu, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, donc hem, donc voilà et puis après donc pendant notre voyage en Thaïlande, hem, figure-toi que, heu, donc au début on a fait Bangkok, hem, donc c'est, <chuckles> c'est pas là qu'on a vu, heu, d'animal sauvage, heu, sauf si, heu, on entend par animal sauvage, heu, des rats ou des des trucs comme ça, heu
Ouais. Forcément. Ouais. <laughs> Oui, en en soit c'est oui, ça en est, mais oui c'est pas le le plus marquant, j'imagine. <laughs>
C'est ça. <laughs> C'est ça et puis ça change pas beaucoup de Paris, hein, donc heu, voilà.
Oui, non, c'est sûr!
Heu, mais heu, donc après sur la 2e partie du enfin, la même la 3e parce qu'on a été aussi, heu, à Chiang Mai dans le nord et puis après on avait décidé pour vraiment terminer le ce grand périple, heu, de se poser dans un dans une villa, heu, à bah, à Koh Samui, donc, hem, tu sais, c'est c'est, heu, sur les îles
Ouais. OK. Oh, ça devait être beau là-bas!
et ah écoute, c'est magnifique, c'est f c'est splendide, heu, l'eau enfin, c'est vraiment les décors de carte postale, hem, la Thaïlande, c'est vraiment sympa, hein. C'est, hem, alors c'est tout à fait différent, heu, par rapport au Japon, quoi, ça n'a rien à voir, heu ouais. Ouais, ouais, ouais mais hem, mais c'est mais c'est à faire aussi, tu vois, dans un autre, heu, un autre contexte, tout ça, c'est c'est la Thaïlande, c'est quand même, heu, hem, ça offre pas mal de de choses assez impressionnantes à voir
Ouais, bah, c'est pas une île déjà, ça doit beaucoup changer? Ouais.
et puis, heu, écoute, figure-toi, donc un jour, on tu sais souvent en Thaïlande, tu as ça là, le le fait de pouvoir, heu, faire de la plongée, heu, louer un bateau, heu et cetera.
Ouais.
Et puis, heu, donc on part faire une expédition d'une journée, heu, tu sais visiter des îles, heu. Je sais pas si c'était tu sais, les, mmh, les îles, heu, de comme sur dans le film de La plage, là, heu, Koh Phi Phi, et cetera.
Ah!
Et heu
Oui, donc ouais, vous avez jamais su le nom des îles, vous étiez juste partis, voilà, heu, en exploration, en aventure.
Ouais. Enfin, après, c'est moi, là, qui ai une mauvaise mémoire, hein, sur sur le nom. Mais mais, heu
Ah. <laughs> Oui, puis c'est pas des mon des noms communs chez nous, en plus, c'est plus compliqué de s'en souvenir.
C'est ça, c'est ça. Et puis, heu, donc dans ce fameux, hem, petit voyage en bateau, heu, on est tombés sur des baleines. Donc heu, je te c'était incroyable. Écoute, heu, dis-toi que je pense que c'était, hem, à ce point exceptionnel d'en rencontrer à ce moment-là de l'a de de l'année, et cetera, que les gens qui nous accompagnaient, donc la m je sais pas si on appelle ça la tripulation, enfin les les gens de heu, le capitaine, heu et les gens qui bossaient sur le bateau Ouais, l'équipage. Hem, ont, heu, été aussi émerveillés que nous, quoi. Sortir le téléphone, heu, prendre des photos, heu Ça a été, heu, enfin, c'est la 1re fois de ma vie que je je voyais, heu, des baleines, heu, en vrai, enfin.
Oh, des baleines, carrément! Oh, l'équipage, quoi, ouais. <laughs> Ah, il y avait Bah ouais. Enfin, c'est c'est ça doit être incroyable.
Enfin, dans dans leur ouais, dans dans leur, heu, tu sais? Dans leur, heu
Dans leur habitat naturel?
C'est ça c'est ça. Donc ça ça a vraiment, heu, été hyper impactant.
C'était, heu tu tu sais, quelle espèce de baleine c'était, à peu près?
Je peux pas te dire parce que, heu, je m'y connais pas assez. Enfin, je sais que c'était pas, heu, pas de c'était pas des requins baleines ou c'est des petites baleines. Elles étaient pas énormes. Hem. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui, oui. C'est clair c'est clair, mais heu, mais c'était pas tu sais? L'énorme baleine bleue, heu, voilà, donc je sais pas exact peut-être baleine à bosse? Il faudrait que ouais. Il faudrait que je me renseigne, heu, un peu mieux! Et puis, bon, il faut que heu
<laughs> Ouais. Oua ça reste des baleines, quand même, hein! Ne minimisons pas, quand même, hein? <laughs> Ouais. Les grosses baleines bleues, ouais. Ah! Peut-être! Et du coup, elles étaient en surface, et cetera? Elles crachaient de l'eau, avec leur, heu ouais. Ah ouais!
Oui, oui! Elles sautaient, elles se elles se écoute, on en a vu plusieurs, mais oui, il y en avait 2 qui jouaient, en fait, qui se bah, qui qui J'allais dire «Qui couraient», non mais n'importe quoi! <laughs> Qui qui nageait et qui se bah, qui avaient l'air de jouer, heu non, c'était incroyable, incroyable! Honnêtement? Heu, hyper impressionnant comme rencontre. Mmh.
Incroyable. <laughs> Bah, j'imagine. Et elle faisait le le bruit là, qu'on peut entendre? L'espèce de bruit aigu, heu, qu'on peut entendre dans des films, ce genre de choses?
Alors, j'ai pas le souvenir de ce fameux bruit-là, heu, en revanche, oui! Tu avais le le côté, tu sais, où ça crache, heu, de l'eau, en fait, hein! Heu. Ouais, ouais, donc hem exactement exactement. Ouais, ouais. Mmh.
Ouais. Oui! Oui, oui. Le petit geyser, au-dessus de leur tête, là! <gasps> Oh! Ca devait être incroyable, et heu, presque dommage que du coup, heu, l'enfant soit aussi jeune pour pas forcément s'en souvenir parce que, c'est c'est pas que c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on, bah, qu'on qu'on voit tous les jours, et vous avez vu d'autres, heu, choses incroyables, un petit peu, sur ces îles et tout? Parce que, bah, j'imagine quand même que là-bas la la faune doit être assez présente!
Mmh. C'est ça! Ouais! Tu as une faune et puis même la flore hein! C'est vrai que la Thaïlande, pour ça, c'est assez impressionnant. Alors, moi, le seul souci que j'ai avec ça, si tu veux, c'est que, heu, au niveau de la faune en Thaïlande, il faut quand même savoir que tu as, hem, un gros commerce, heu heu, tu sais de voilà. De voilà! Marché noir de d'animaux sauvages et cetera, donc tu vois? Heu, tu retrouves, hem, on a on a on est parti, heu, c'était un après, heu, après le covid, hein! Donc toutes les frontières avaient réouvertes et cetera, et heu, donc le finalement le m bah, comme tu dis, «Le marché noir des animaux sauvages», comme ça, en captivité, avait avait repris, quoi! Et donc heu, c'est, heu, les fameux petits singes que tu trouves pour faire des photos, heu, et cetera. Heu, moi je même tu vois si ça p s forcément, hein, un enfant de 2 ans, ça peut l'émerveiller, heu, pour le coup, moi, je suis pas du tout, heu heu enfin, j'ai pas envie de ouais, voilà! C'est ça. Je suis, hem, assez sensibilisée à la cause animale et je je veux ne je ne veux pas, heu, cautionner ce genre de de pratique, donc heu, écoute, je me dis, hem: «Ça commence aussi par, heu voilà! C'est 1 personne, 1 autre personne et encore 1 autre, heu, qui ne prend pas la photo, et heu, pourquoi pas, heu, enfin, voilà!» donc hem, donc en Thaïlande, tu vois pas mal de choses après, heu, c'est vrai qu'il faut rester vigilant, je pense, hein? Tu vois? Mmh. Là où ça m'a vraiment impactée par rapport aux baleines, c'est que, bah, elles étaient, heu, elles étaient dans la mer, heu, tout simplement, quoi!
Ouais! Oui! De marché noir, de de plein de choses, heu, mmh. Ouais, ouais. Ah! Oui! Bah, tu es plus sensible, à ça! Oui. Non, c'est sûr. Oui. Mmh. Ouais, elles étaient chez elles en train de jouer justement, elles elles couraient comme tu disais, heu, elles, heu, elles s'amusaient, elles heu et ça ç oui, ça devait être heu, ça devait être absolument incroyable, vous étiez sur un petit bateau en plus?
C'est ça. <laughs> C'est ça. Oui. Oui, oui. Heu heu, moyen, je vais pas te dire un tout petit, c'était pas une barque heureusement parce que j'aurais j'aurais pas été hyper rassurée je pense. Je suis pas ouais, ouais, ouais, non, non, et puis je suis pas la plus courageuse, heu, sur ces trucs-là, mais hem, non, non, c'était un bateau moyen, heu, donc heu, donc voilà et j'ai pas le souvenir qu'on ait vu d'autres animaux de mer comme ça. Hem, bah après en Thaïlande, tu trouves des crabes, heu, c'est tu es sur la plage et tu as des crabes un peu partout, heu, des choses comme ça quoi. Oui, des petits des petits, petits et heu, c'est trop mignon d'ailleurs. Ouais, ouais. Mmh.
OK. <laughs> Oui, parce que ça doit faire des sacrés vagues. <laughs> Ouais. C'est des petits crabes, ou plutôt des gros crabes? Ah. <laughs> Ah, ça doit être trop marrant, et ah ouais, du coup, heu, vous avez pas ouais, vous avez pas vu de des singes, justement, dans les arbres? Peut-être des oiseaux colorés? Parce que là-bas, c'est un peu plus tropical, quand même, que chez nous.
Mmh. J'ai pas le souvenir comme ça que ça m'ait impacté, heu, au niveau des singes, heu, en mode ce enfin tu sais dans leur habitat naturel encore une fois j'ai pas de souvenir. Heu, tout ce qui est oiseaux, oui, bien sûr. Hem, après, heu, après, tu sais je là, tu me parles de singe, heu, on a fait aussi, hem, en au Japon, justement, dans les quand on a été à Takayama et puis, heu, un peu plus loin, tu as, heu, ces fameux, heu, on a on les appelle les macaques japonais. Hem, tu sais ces fameux singes qui sont, heu, dans les dans les espèces de onsen enfin, je sais pas si on appelle ça des onsen, des sources naturelles d'eau chaude, heu, ouais, ouais, ouais. Heu, j'ai plus le nom en tête, heu, Judo Kogaki, enfin, je sais plus le nom exactement, et hem, alors, ça aussi, c'est hyper impressionnant à voir, hein. Après, c'est vrai que, heu, tu as tout ce côt ouais, ouais, ouais et puis ils sont là en train de de bah se tu sais, se chercher les poux, heu, se se faire des câlins, enfin c'est assez, heu c'est ass ah ouais, c'est <laughs> c'est assez rigolo à voir. Après, c'est vrai que c'est heu, bah, tu as quand même un une espèce de circuit touristique, quoi. Tu arrives pas comme ça, hem, même si les singes sont là, heu, naturellement, heu, mais ça reste, heu, hyper touristique. Mmh.
Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, si, c'est les les les sources chaudes, ouais. Ouais. <laughs> Ouais, parce qu'ils sont gros, en plus. <laughs> Ouais, c'est une famille normale, en fait. Oui. À l'improviste, ouais. Mmh, d'accord et quand vous êtes allés sur Nara, du coup, la l'île, elle est quand même vachement connue, enfin, en tout cas, la ville est vachement connue pour, heu, bah, pour tous ces cerfs, ces biches et cetera. C'est on peut les considérer encore sauvages ou ou pas, du coup? Ouais.
Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais, si, si, tu peux les considérer sauvages, heu et puis, alors, tu sais, on te vend des petits biscuits, hem, enfin, je sais pas si c'est vraiment des biscuits, mais pour, heu, pour donner à manger aux cerfs, donc, il faut quand même être un peu vigilant là-dessus parce que pareil, ils peuvent se ils peuvent, heu, un petit peu s'exciter et heu, tu vois, vou en vouloir plus, en vouloir plus et te bousculer un petit peu et après, ce qui est marrant ah oui, heu, c'est des gros gourmands, c'est clair
Ah oui. <laughs> Mmh mh. Elle est gourmand. <laughs>
et puis après, heu, donc à Nara, c'est vrai que c'est hyper connu ça et heu, bizarrement, tu sais, quand on a été à Hiroshima et hem, tu as une île, heu, je sais plus comment s'appelle cette petite île, pareil, tu prends un énorme ferry, heu, pour accéder à cette île-là, heu, j'ai plus le nom en tête, bref, heu, les les daims et tu les cerfs sont aussi en liberté là-bas, donc heu, tu tu cohabites avec eux, heu, tranquillement, quoi.
Ouais. D'accord. Mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas on a pas trop l'habitude, heu, chez nous, souvent, c'est peut-être des pigeons en ville, heu, des rats occasionnels, et cetera. Eux, ils vivent clairement avec des animaux comme ça. Heu, je sais pas si tu as, mmh, tu as déjà été en Turquie ou quoi, ou par exemple? Heu, il me semble que c'est Istanbul qu'on appelle la ville des chats, où il y a des chats absolument partout. Ça doit être particulier à vivre, ça aussi.
Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Écoute, j'ai jamais fait la Turquie, heu, c'est vrai que j'adore les chats, donc heu, ça m'aurait bien plu de de découvrir aussi. Je sais qu'au au Japon aussi, hein, je crois que tu as une île, heu, qui est complètement, heu, colonisée par les chats, mais du coup des ch des chats, heu, sauvages. Hem, ouais, non, non, après c'est vrai que la Turquie, j'ai pas fait. À faire, tu vois? Heu, intéressant, ouais.
Ouais. OK. Ouais, non, enfin ça doit être, heu, ça doit être particulier comme c'est vrai que les chats, c'est une espèce qui peut très vite devenir invasive, en en réalité et heu, et si tu devais prévoir un nouveau voyage là maintenant, heu, te dire voilà maintenant, heu, notre enfant est plus grand, heu, et cetera, heu, ce serait pour partir où?
Mmh mh. Écoute, moi, j'ai un petit problème, c'est que je je suis tombée amoureuse, de du Japon, heu, ouais
Ah oui, c'est oui, comme comme beaucoup, hein.
voilà, donc heu, c'était après finalement, hem, comment dire? Heu, j'avais pas du tout prévu ce voyage de base. Le le ce que avant, donc notre fameux road trip, heu, j'avais passé 2 semaines au Japon en avant le covid, heu, parce que mon grand frère était parti y habiter.
Ouais. D'accord.
Heu, moi je connaissais pas du tout le Japon, heu, r un peu v pas grand-chose à la culture. Enfin ça m'intéressait pas plus que ça et heu, lui a eu son son fils là-bas et donc il m'a invitée, en fait, à à venir rencontrer mon neveu
Mmh mh.
et heu, c'est là où j'ai découvert le Japon. Grosse claque, heu, voyage de ma vie et en gros, heu c'est pour ça qu'après, tu vois? On a fait ce ce 2e voyage et heu, et là honnêtement, heu, tu me demandes de de choisir une destination, ça reste le Japon quoi.
<laughs> Ouais, et est-ce que tu espérerais peut-être un jour aller sur cette fameuse île où avec tous les chats?
Ouais, ce serait super cool. De toute façon, heu, j j'aimerais, heu, là dans dans ce qui va me rester de voya enfin, comment dire, dans la mesure du possible, heu, j'aimerais connaître tout le Japon, en fait. J'ai vraiment, heu ouais, ouais, ouais, cette envie là de découvrir, heu, tu vois j'ai j j'ai fait b j'ai fait beaucoup de villes. Hem, bon la montagne aussi, mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie de connaître heu la la campagne Ouais, la ruralité, heu, j'ai envie d'aller dans le Kyushu. Hem, le Japon ça offre tellement de diversité au niveau des paysages que ça me donne hyper envie de tout découvrir en fait.
D'accord, oui. Ouais. La ruralité, ouais. Bah tu m'étonnes, c'est vrai qu'entre les montagnes, les forêts de bambous, les les grandes plaines et tout, heu, tu apprends la langue aussi du coup?
J'ai j'ai commencé à apprendre le japonais, ouais, ouais, heu, après c'est vrai que bon, heu, là mon cerveau n'est plus celui de mes 20 ans. Donc heu, et puis j'ai moins de temps pour, heu, pour m'y consacrer pleinement. Mais heu, ouais, si, si, j'ai j'ai commencé, j'ai des notions heu, voilà. Mmh.
<laughs> Ouais. Bon bah c'est cool, ben en tout cas c'était hyper intéressant, c'est vrai que rencontrer des baleines, heu, je me serais pas attendu à ça, heu, surtout, heu, dans aussi l proche des côtes et cetera, c'était une chance inouïe. Tu m'étonnes que tu parles d'un voyage d'une vie et cetera, heu, du coup j'imagine que tu as dû ramener plein de photos et tout. En tout cas j'ai adoré l'histoire, c'est vrai que c'est c'est pas facile de voir des animaux peu communs quand on reste ici.
C'est fou, hein? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui, clairement. Ouais. Beh écoute, je te remercie et heu, c'était un vrai plaisir pour moi de te raconter ce voyage inoubliable.
Ah bah tu m'étonnes, ben le tout quo tout plaisir était pour moi.